Haşlama gibi bir şey söz konusu değil, değil mi? Hıh.
Sonrasında ama e evet doğru söylüyorsun. Eee, haşlama aslında ama içi doldurulur, eee, harcıyla sonra da haşlanır dediğin gibi, aynen öyle. Eee, çok lezzetli olur, çok lezzetli olur.
Hı hı. Tamamdır. Peki burada şöyle bir soru aslında ortaya çıkıyor. Bu dediğin yemekler gerçekten çok lezzetli. Eee, sağlıklı da aynı zamanda. Yani, eee, besleyici ve dengeli yani proteini, karbonhidratı gerçekten bir dengede oturtturmuş, eee, lezzetli keyifli tabaklar. Ama hazırlık süresi çok da kolay değil. Yani yarım saat öncesinden işte akşama ne yapayım? Hadi bakalım bir mumbar yapayım ya da işte, eee, içli köfte yapayım gibi değil. Biraz meşakkatli süreçler. Senin büyüdüğün evde bunlar, eee, yani, gündelik akşam yemeğine öğle yemeğine dâhil miydi menülere yoksa sadece misafirlerde, işte, bayramlarda mı tercih edilirdi?
Hı hı. Hı hı. Evet. Kesin. Hı hı. Hı hı. Gerçekten öyle. Evet, evet. değil. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A, yok. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet, evet, evet. Hı hı. Evet, dediğin gibi, o bu bu yemekler için, eee, 2-3 gün öncesinden annenin aklına düşer bu. Eee, sonra onun için bütün aile hazırlık yapar yapar. Tabii. Tabii, tabii, tabii, tabii. Baba hâle gitmek zorunda ki mumbarı alsın gelsin. Ondan sonra evin kızları, eee, o mumbar temizlenip içinin doldurulması için, eee, bekler, falan. Bunların hepsi bir rutin gerektirir. İçli köfte de öyle bir gün önceden, eee, kıyması yapılır, buzluğa atılır. Buzlukta donan kıyma, eee, açılan harcın içerisine yerleştirilir. Eee, o yüzden onun da süresi vardır. Yok yapılmaz.
Hı hı. Tabii, gidip, o mumbarsa onu h hale gidilmesi lazım, alınması, evet. Evet. Evet. Kavrulur belki. Evet. A! Taze kıymayla yapılmaz mı mesela? Çok ilginç. Çok ilginç detaylar var gerçekten. Yani, küçük küçük sırlar ama bunları bilmeden de aslında o o olması gerektiği şekliyle de olmuyor gibi.
Evet, evet yapılmaz Hı hı. Olmaz, gerçek lezzeti yakalamak çok mümkün olmaz öyle durumda. Eee, evet, dediğin gibi bunların hepsi çok meşakkatli. Eee, ama A Adanalı meşakkatsiz pek yemek yapmaz. Eee, dediğim gibi yani bizim evimizde taze fasulye bile pişerken mesela be benim annem asla düdüklü kullanmazdı. Eee, yemeği s Evet, ağır pişirir, kısık ateşte ağır pişirirdi. Yani, atıyorum, bir taze fasulye bile 3 saat pişerdi.
A! Kültürel diyorsun, yani. Hımm. Ağır mı pişirirdi? Kısık ateşte uzun vadede. Hı hı. Hı hı. O!
Eee, böyle, e t şey tencerelerde. Eee Tabii, tabii, aynen, aynen. Hı hı. Evet.
Lezzetini bıraka bıraka, suyunu çeke çeke dedikleri, o kısık ateşte, uzun vadede, yemeğin kendini bulduğu. Ya
Aynen.
Ya, bu, işte, kültürün aslında ne kadar önemli bir parçası olduğunu da yansıtıyor. Ne kadar özen var hazırlık sürecinde. Yani, hadi, alelâde karnımızda bugün de böyle doyurduk gibi bir şey değil de resmen bir sanat diyebilir miyiz aslında yapılan bu işe?
Hı hı. Evet, evet, evet, evet. A, a! Evet, e diyebiliriz, diyebiliriz. Annem 80 yaşında şu an. Eee, aynen devam ediyor, biliyor musun.
Hı hı.